Ừm, mình thấy là, ờ, giữa cái việc sáng tạo và deadline ấy thì chúng ta, ưm, có cái sự cân bằng, cũng như là tùy vào tình huống và và cảm xúc của mình ấy, ờ, giữ được bản thân mình, gọi là, có cái sự ổn định nhất định ấy thì bạn sẽ vừa đảm bảo được deadline và sẽ vẫn tận dụng được cái sự sáng tạo ở trong công việc. Nên mong các bạn có thể là, ờ, phát huy được cái vấn đề này để giải quyết trong cuộc sống và trong công việc.
Ừm. Hay quá. Ừm. Hay quá. Cám ơn bạn nha, chính xác là nhờ bạn luôn á, mà, gọi là, cái đầu mình óc mình sáng suốt hơn á, mình có một vài mẹo, một số kinh nghiệm để có thể cho công việc của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
<chuckles> Ừm. Wow. <chuckles> Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Bye bye.
<chuckles> Bye bye bạn.